เออ มันอาจจะง่ายกว่าเนาะ อือ เพราะว่าบางครั้ง การ การซื้อหนังสืออาหารนี่อาจจะ เพราะว่าบางสื่อ บางทีนะคะ หนังสือที่เราซื้อนี่อาจจะราคาแพงด้วยนะ ถ้าเราจะเรียนรู้อะไรสักอย่าง ทักษะอะไรสักอย่าง ที่เป็น เป็น จริง เป็นจังเนาะ หนังสือแต่ละเล่มนี่ ซื้อมาก็ เออ ไม่ถูกเลยนะ อืม
ใช่ค่ะ อือฮึ ค่ะ ประเด็นก็คือเราต้องกางหนังสือทำอาหารแบบนี้ บางทีหนังสือก็เปรอะได้ใช่ไหมคะ แล้วก็บางทีหนังสือก็พลิกไปพลิกมา ปิดเองนะคะ เพราะว่าหนังสือใหม่อะเนาะ เราก็อาจจะต้องหาอะไรมาทับอะไร ก็ดูจะยุ่งยากนิดหนึ่ง ใช่ไหมคะ? แล้วถ้าเราเปิด ใช่ไหมคะ? คลิปวิดีโอ อ่า เปิดในมือถือใช่ไหมคะ? แล้วก็ตั้งวางไว้นะคะ แล้วก็ทำตามอย่างเงี้ย มันก็จะ ถนัด กว่าใช่ไหมคะ? ในกรณีเรียนทำอาหารเนาะ
ค่ะ อืม ค่ะ